А, у, да есть такой, у меня, а, есть родственники по папиной линии, а, дядя и тётя, и, м, а, как-то мой брат решил пожениться в 1 раз. Не то, что у меня был план на несколько браков, просто женился в 1 раз. И их пригласили, как это называлось, свататься, и вот к их приходу там выложили сервизы: там, вилки, ложки. И их описание было такое: "Я пришёл, ничего не понимаю, нет, чтобы нормально там ложку, нож, вилку, а там 3000 вилок". Ну, то есть у уровня воспитания выше как бы и пытались к себе подтянуть вот этих, ни нижестоящих. Вот. И они мне описывают это, пытаясь найти во мне понимание, что эти вот на новоиспеченные родственники какие-то не такие, а я считаю, что они нормальные.
<laughs> А, ну да. Да, как бы как будто как будто что-то хочешь сказать, и как будто, но, а, а, в смысле? Я я думаю, по-другому. <chuckles> Да, как будто такое недопонимание, да, сто со сто сторон. А если это вот, допустим, на примере соседей, есть какие-то соседи, которые <chuckles> как-то на тебя, ну, так, э, ну что-то могут сказать и не понять. Ну да да, что-то ты говоришь: "Ну ну нет, ну, отстань!" А они там всё равно как будто лезут, лезут, лезут, лезут, и как будто Ну вот как ты можешь вот проигнорировать вот людей вот которые та тебя достают как будто, да? Как ты можешь отпустить вот это вот доставание?
Да, да. Да, м. Мгм. Ба бабуль бабули вот на лавочке? <laughs> Мгм. Мгм. Ну вот в и и я понимаю, в этом в этом смысле действительно есть, э, ряд людей, а, ну формат общения с которыми мы, ну, с трудом можем поменять. То есть можем, но это большие издержки. То есть это как обычно коллеги на работе там или на учёбе, которых не выбираешь. И, наверно, действительно, с кем живёшь, там или родные, близкие, то есть они останутся теми же. Э, рецепт, э, улыбаться, игнорировать. Вот я другого пока ничего не нашёл. То есть э
Вот о тебе что-то говорят, а ты такой улыбаешься и игнорируешь, да? <chuckles>